Ayun so may mga linggo na minsan inaano ko siya, minsan sini-switch-switch ko siya, halimbawa may linggo na, "Ay hindi ako kakain ng hindi ako bibili muna nitong tiramisu cake na 'to kasi, um, naka-ano na ako nito nakailang kain na ako nung mga sumunod na ano." So minsan maghahanap ako ng iba o kaya, um, minsan kasi sa akin ano naman ako nagke-crave naman ako ng healthy so yung, pagkain ng mga yung mga salad-salad 'di ba, yung mga gulay na salad talaga. So pagka yung talagang hinanap ko din, talagang minsan inaaya ko yung asawa ko na, "Tara lumabas tayo, kailangan makabili ako ng salad na 'to." Ganiyan ako, so kahit malayo kaming makarating kung may may motor naman, kung kayang maka-biyahe ng ganiyan so, minsan nakakahanap kami sa mga food park ganiyan so yun. Na at sabi ko, "At least healthy," ganiyan na lang.
<giggles> Yes. Ah, maganda naman yun. Wow, ganun. Ayun maganda kung ganon, at least naba-balance mo yung pagkain mo yung comfort food mo, 'tsaka yung pagiging mindful mo sa health 'di ba? Hindi porket hindi porket deserve ko 'to, eh, sige ng sige tapos sige deserve din ang diabetes.
Yes yun na nga. Laging deserve, <laughs> di tama, yung mga ganun deserve din magpa-doktor kinalaunan, kaya ayun kaya hanggang ano hangga't kayang balansehin, balansehin talaga, ayan.
True. Ayun, tsaka yung maganda rin na turuan din yung sarili 'no na maghanap din ng comfort food na healthy, parang yung ginagawa mo salad-salad din, pero, ah, kung hindi naman sa pagkain, ah, saan mo pa nakikita ang ganong klaseng comfort?
Mm. Mm. Naku kung hindi sa pagkain, ah, hindi ka rin kasi 'ko gal palagala, hindi rin kasi ako palagalang tao so siguro yung, um, yung kapag ka alam ko na weekend na hindi ako naka-duty o kaya yung weekend na, ah, nakahiga lang ako, yun na minsan yung pinaka-comfort sa pakiramdam ko ganiyan. Ayun okey na sakin yun, simple lang yung alam mo yung makapahinga ka ganiyan o kaya
Mhm. Oh, oh 'di ba? True 'tsaka budgetarian 'no?